Äh, die ich da gelebt habe, würde ich sagen, ja. Mhm. Ja, äh
Oh. Okay, sogar gelebt. <chuckles> Und, ähm, äh, diese ja, dieser Zeitsprung mit den, äh, 2 Firmen, die die ja, wo du so 'n bisschen unglücklich warst mit den Werten, war das, äh, vor oder nach dem Studium?
Äh, vielleicht fasse ich das nochmal kurz zusammen. Also, ich habe während ich ich muss jetzt überlegen, während ich zur Schule ging, habe ich diese habe ich Praktika gemacht bei besagtem Zigarettenindustrieunternehmen und bei der Versicherung, bei der Industrieversicherung, und das hat sich so nicht mit meiner Persönlichkeit gedeckt. Dann habe ich im Anschluss den Zivildienst gemacht, den ich aber zu dem Zeitpunkt sinnlos fand. Aber da war ich da war ich einfach zu jung, glaube ich und habe nicht so drüber nachgedacht. Dann bin ich wieder in die Industrie, wieder zu diesem, hm, Zigarettenbetrieb und fand das dann ganz doof und dann kam mir wieder in den Sinn, dass der Zivildienst eigentlich inhaltlich zumindest viel besser war.
Mhm. Ah, okay. <laughs>

Ja, w gerne. F führe es doch einfach mal aus. Also, das hat sich ja bisher schon alles so 'n bisschen schmerzvoll angehört mit den 2 Berufsw äh, Auswahlen oder Firmenauswahlen.
<chuckles> Ja, und was eben am besten meine Werte transportiert hat, war ich habe, ähm ich war so der letzte Jahrgang, der noch irgendwie Zivildienst machen also, der noch wählen konnte zwischen Bundeswehr und Zivildienst. Und ich habe mich für den Zivildienst entschieden.
Mhm.
Und, ähm, ich hatte da 'ne Stelle, wo ich, äh, ältere Damen und Herren, also, Senioren und Sen Seniorinnen, ähm, den Lebensabend verschönt habe, indem ich mit denen so spazieren gegangen s bin, Spiele gespielt habe wie „Mensch ärgere Dich nicht.“ Äh, ich bin mit denen und für die für die einkaufen gegangen, ähm, o oder, ja, habe b bin mit denen mal Eis essen gegangen oder habe auch einfach nur mir ihre Lebensgeschichte angehört oder bisschen im Haushalt geholfen.
Ah, schön.
Und das hat dann schon echt viel mehr so meine persönlichen Werte transportiert, dass ich dachte so: „Ja, das ist eigentlich genau das, was mich auszeichnet, dass ich gerne“
Mhm.
„zu etwas Gutem beitragen möchte auf der Welt und nicht zu etwas Schlechtem“, wenn das so Sinn macht.
Ah. Ja, jetzt macht das auf jeden Fall Sinn. Also, jetzt schließt sich so 'n bisschen der Kreis von den Werten und Punkten, die du am Anfang so 'n bisschen erläutert hast. Also, dass du den Menschen etwas Sch Schönes und Gutes tun möchtest und, ähm, unter anderem auch keinem, äh, Militär, ja, Firma arbeiten möchtest, was s sicherlich da auch <giggles> nicht möglich ist bei bei dem Punkt, wenn man irgendwie älteren Menschen hilft. Und, ähm, das hat dich ja jetzt schon so 'n bisschen auch erfüllt, oder? Also, sich jetzt so innerlich den Menschen zu helfen.
Mhm. <chuckles> Mhm. Ja, also, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt so 'n Hardcore, äh, Pazifist und „Gut-Tuer“ bin, aber es ist mir schon wichtig, dass ich meine meine mein Berufsleben mit meinen Werten n deckt. Und, ja, das hat mich schon ausgefüllt. Das ist deshalb interessant, finde ich, weil als ich den Zivildienst nach der Schule habe praktisch leisten müssen, fand ich das total doof, halt sinnlos. <chuckles> Und ich habe, äh, gesagt zu meinen Eltern und, äh, Freunden so: „Ach, was soll denn das? Und f jetzt muss ich mich hier mit so 'nem Pipifax aufhalten und ich würde eigentlich lieber gleich an die Uni gehen und studieren oder lieber gleich richtig Geld verdienen. W w was soll denn der dieser ganze Quatsch mit dem Zivildienst?“ Aber das habe ich dann sehr schnell anders gesehen. Also, wenige Jahre später empfand ich das praktisch als die sinnvollste Tätigkeit meines Lebens.
Mhm. Mhm. Oh.